<laughs>
Mulai sadar diri gitu kan jadi, eee, baju aku seperti biasa lah itu mulai kayak, mmm, kaos biasa, atau enggak hoodie gitu kan. Terus, setelah itu mulailah aku diet, mulai tersadarkan nih, oh harus diet gitu kan, mulailah diet diet diet, akhirnya, eee, waktu memasuki masa-masa kuliah, di situ lah aku mulai mendapatkan style andalan aku, lama kan ternyata. <chuckles>
Mmm. Oh oke. Wow, iya. Maksudnya, emang bener sih harus tau eee, apa, gak sesuainya di mana biar tau mana yang sesuai kan, secara pikiran kan emang kayak gitu tuh. Tapi, eee, pas dulu, Kakak, itu ngerasa, Kakak, sarannya gak jelas, itu secara kepedean emang pede percaya diri, Kakak, eee, makanya
Mhm, bener banget. Mhm. <chuckles> <chuckles> Masalahnya masalahnya iya, Kak. <chuckles>
<laughs>
<sniffs> Masalahnya pede, makanya dulu itu aku protes tau ke papa mama aku. "Pa, Ma! Kenapa sih, biarin anaknya menggunakan baju trouble ke gereja? Kayak apa yang kalian pikirin? Tolong dong di distopin dong, anaknya!" gitu kan. Terus papa mama aku bilang, enggak mau. Biar malu sendiri noh, sadar kan sekarang di gituin. <chuckles> Gitu deh. Mhm, jadinya iya?
<laughs> Eee <laughs> Oke oke. Itu, masa-masa di mana, Kakak, kalau inget lagi <chuckles> jadi malu ya, masa-masa pakai baju trouble ya? Oke sampai ada sebutannya baju trouble deng. <chuckles>
Oh malu banget. <laughs> Baju trob <chuckles> Iya gitu, tapi sekarang akhirnya aku sudah menemukan style andalan aku, Kak.
<laughs>